Ma, entrambe se se mi vuoi illustrare un po' com'è stato lo sviluppo.
Mh. <chuckles> Allora, da bambina, ma, uhm, più o meno guarda come come come mio figlio, nel senso che mi ricordo che mia mamma, mi accompagnava a letto, vabbè adesso lui è ancora piccolo, però somma quando ero piccola mia mamma mi accompagnava a letto, mi av mi dava il bicchiere d'acqua mi rimboccava le coperte, e magari mi raccontava una storia, che adesso io non faccio perché lui non capirebbe tanto, e diciamo che questa era la routine. Andavo a letto presto, perché andavo a letto 9 e mezza e quindi io poi dopo fino dormivo tutta notte, fino alle 8, 8 e mezza del mattino.
Eh, okay.
Ehm, mentre invece mah, da da ragazza avevo una routine completamente diversa da quella di adesso, nel senso che
<chuckles> Immagino.
eh andavo a letto, soprattutto ai tempi dell'università, quando non lavoravo, andavo a letto tardissimo tipo le 2 di notte.
Ahia, facevi after per studiare?
Eh, eh, sì, perché, mhmm, mi guardavo anche io le serie TV, ti dico la verità. Cioè mi ricordo che sì.
<chuckles> È rimasta è rimasta questa passione negli anni.
Sì, sì, mi ricordo che tipo all'università, ehm, <smacks lips> guardavo, g ehm, Trono di Spade, quello mi ave mi aveva preso uhm, mi aveva preso tantissimo.
Ah, che bello! Che buoni gusti.
Quindi, invece di ripassare magari per la per la sessione, mi mi sparavo così 3 puntate, 1 dietro l'altra, che poi sono lunghissime, perché dura 1 ora 1 ora ciascuna.
Sì.
Ehm, e quindi avevo una routine diversa la sera, ma poi magari, mhmm, bevevo tan ecco bevevo tardi il caffè, quando ero più giovane.
Mh.
Cosa che adesso, non bevo più il caffè alla sera.